何でしょうね、私なんかこう、子供の時とかから結構なんか孤独を感じることが多い子供っていうか、ほんとになんか根暗な子だったんでしょうね、結局ね。
うん。 うん。 うん。 あ、もともとがね。うん、うん。
うん。で、結構考えすぎるところも結構あったりして、で、ちょっと頭でっかちになったので、なかなかこう、あの受けい友達の間で受け入れ体制ができたと出来ていたとしても、あんまりこう
うーん、うん。うん。 うん。 うん。 うん。
こうなんだろう、安心して人付き合いができない子供だったんですよ。
うーん。 うーん、というのはつまりその、相手がウェルカムだった場合でも、自分の方からちょっと、その、それを継続が難しかったってことですか？
うん。 うーん、なんかなんかね、すごくこう考えすぎて、あの、あ、こんなこと言って面白くないって思われたらどうしようとか、そういう、うん、で結構引っ込み思案になってたところがあったと思うんですね。でも今こうもう歳取ってきて大人になって、あのそういうこうコミュニティとかに所属ま、仕事場ももちろんそうですよね、コミュニティって。うーん、うーん。とかあと趣味のあの団体であるとか、そういうのにこう自分がいざ入ってこうその中の一部のね、人として、ていると、ほんとにこう、そういう人たちに支えられている
うん。 うんうん。 うん。 ああ、うんうん。 うんうんうん。うーん。うんうんうん、はい。 はい。うん。 うーん。 ええええ。ま、それはそうですよね、はい。一種のコミュニティですよね。うんうん。 はい。 はい。 うん。 うーん。 うん。 おお。
っていうのを日々感じる訳なんですよ。
なるほど。そのきっかけというか、その、仲間とかコミュニティの第一歩ですから、いよま、幼い頃から、あの、そういう、ま、比較的そういうご性格でいらっしゃって、それでコミュニティとかに、最初のコミュニティはちなみにどんなものだったんですか？
うーん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。

そうだったですね。なんか、仲良い人は1人、2人とかいた、そんな感じ。だからコミュニティーっていう感じではほとんどなかった感じですね。
ああ、うん。 うん。 うんうん。 あ。 ああ、じゃあまあ、定番で遊ぶ子はいるけどっていう感じですかね。うんうん。
うん。うん、そんな感じだったですね。うん。うん。高校のうん、その部活がね、ほんとにこう、高校のくせに、こう、すごくこうスパルタで。ほんとにもう、うん、なんか毎日、朝練と午後練があったみたいな、本当。なんであんなことやったのかしらみたいな。今も今考えるなんであんなこほんと思うぐらい、すごい。うん。
なるほど。で、高校に入って その、かずと。うんうん。 ええ。 ほう。 <coughs> ええ。 <laughs> あ。 ちなみに、聞いてよければ、何部だったんですか？
もうね、はお恥ずかしい、バドミントン部だったんですよ、それが。<laughs>
わあ、バドミントン部は、これは。全然おか全然恥ずかしくないっすよ。ヘビー。いや、僕もバドミントンやってまやってましたので。
はい。うん。 そうですか。 お、ご存知ご存知ですか？ほんとすごいんですよ。うわ。
ヘビーですよ。ヘビーですよ、バドミントンは。
すっごい運動量なんですよね、あれ。
うん。だってあれラグビーの次ですよ、あれ。あの、は、あの運動量。
<laughs> 本当、そうそうなんですか？よく
うん、うん、はい。ラグビーの次に心拍数が上がる運動だそうですよ、あれ。らあのバドミントン。僕もやってましたから分かりますけど。
おお。 あ。 おお、そうなんですか。あれ、ほんと厳しいですね、はやいんですよね。
はい。